آه طبعًا، أنت ترجع تعمل الهواية دي يعني الصراحة مرّيت بالموضوع ده تحديدًا يعني. إن أنت ترجع لهواية بعد فترة طويلة ديَّة، بيكون إحساس غريب جدًا بقى. عارف الحماس اللي بييجي لك في الأول ده بيكون مات بقى. بت فأنت بتبقى حماس البدايات آه. فأنت بتبقى خايف بقى، يا رب إيه ده؟ <tsk> وهابقى فاكر والّا لأ؟ طب ال الزراير دي كانت بتستخدم إزاي؟ طب أنا فاكر والّا نسيت؟ آه، بالضبط آه. فأنا صراحة يعني أنا أنت قُلت لي أنت عايز يعني نصايح، فأنا الصراحة يعني أحسن حد ينصحك بالموضوع دوَّة، لإن أنا فعلًا جرّبته وعِشت فيه وفعلًا ويعني عارف ي اسألوا أهل الذِكْر أو أهل العِلم، فاهم؟ أنا أهل العِلم، أنا عرفت فعلًا الموضوع دوَّة، فاهم؟ فأنا
آه، حماس البدايات ده آه. <chuckles> إمم. <chuckles> هل تبقى بنفس مهارتي والّا والّا إمم. إمم. أها. <chuckles> لأ، يعني طالما أنت يعني مرّيت بحاجة زي كده، فأنا أحب أسمع
آه، عندي خبرة، ففعلًا آه. بُص، آآ حاجات كده مرّيت بيها أب أول أمّا هارجع بقى أنا خلاص، أنا كنت بعِْت الكاميرا وسافرت بقى و وعشان أسافر وكنت باجمّع فلوس السفر و وعارف بقى أهو وباعمل كل حاجة عشان أهيّأ أموري وأهيّأ دنُيتي إن أنا هاسافر، حلو؟
إمم. إمم. عشان إمم.
فلمّا رجعت بقى
إمم.
آآ لمّا جب جيت رُحت سافرت بقى وقعدت شوية وانشغلت وانخرطت في الحياة حوالي بتاع سنتين، 3 سنين كده آه، بالضبط. آه، عارف بقى لمّا فقُلت بقى إيه ده؟ طب ما أنا خلاص ما أنا استقرّيت أهو والدنيا حلوة وسافرت وخلاص حقّقت طموحي، طب ما أنا أرجع بقى لهوايتي شوية، اللي أنا باحبها. آه. فقُلت لأ لازم أرجع كإنّي إيه، آآ مبتدئ بقى. فهاشوف أنا ه يا ترى فاكر والّا لأ؟ فقٌمت طبعًا رايح شاري كاميرا تاني. طبعًا بعد ما بعت الكاميرا ش اشتريت كاميرا تاني، و و وفعلًا بقى ب لقيت نفسي عايز أجيب عدسات برضه، جمّعت شوية فلوس شوية فلوس كده وجبت عدسات برضه، دي كانت برضه من الحاجات اللي أنا آه.
ابتديت آه تفكّر بقى في ال في الهويات القديمة. اهم. إمم، أرجع بقى إمم. اهم. آه، ابتديت أ أجمّع مُعدّاتي عشان أرجع تاني بقى لل للمجال.
بالظبط، آه. فعايز أقول لك أنا لمّا جيت بقى جبت الكاميرا وجبت الحاجات، جيت أمسك الكاميرا لقيت نفسي فعلًا ناسي الحاجات، ناسي الحاجة ديَّة، مش مش إيه ده؟ أنا أنا المُصَوِّر المحترف ال ويعني و واخدت جايزة قبل كده، فدلوقتي ناسي التصوير! آه، فار طبعًا فلمّا ترجع أ تمارس هواية أو حاجة أنت كنت بتحبها، آآ حاول ترجع كإنّك مبتدئ، اقرا عن الموضوع وكإنّك مبتدئ، كإنّك لسّه أول مرّة تعمله.
آه، خصوصًا يعني لإن إن شاء الله. إمم. أيوة، وخصوصًا إن يعني أ أنت يعني خصوصًا أنت كمان أنت ذكرْت حاجة من من الهوايات اللي أنت كنت بتحبها، وهي أ أ التصوير. طبعًا، بما إن بيبقى بيحصل في تطوُّر مستمر بقى في أدوات التصوير والكاميرات، فطبعًا يعني أ لو انقطعت فترة ممكن بقى يكون عدّت مثلًا أ تقنيات جديدة أنت مثلًا ما ما سمعتش عنها أو ما ما كنتش أ مدّيها الاهتمام، فيعني لسّه جديدة بالنسبة لك.
آه. إمم.